De manera, pues, en persona. Eh, la interacción fue en persona, pero esta vez conocí a esta persona a través de ajá.
Okey. Ujú. Cuen cuéntame, a ver, explícame un poquito más. Lo conoces hace 2 años, ¿no?, apenas.
A esta persona con la que estoy saliendo lo conozco de hace
Sí, o salen hace 2 años, porque es diferente.
No, lo conozco desde hace 2 meses.
Ah, okey, okey, okey. Sí.
Te comentaba que la situación de 2 años es que he estado soltera desde mi última relación hace 2 años. Ujú.
Oca ah, okey, okey. ¿Y te llama la atención este joven?
Y Uy, mucho, me encanta, me me fascina, pero yo intentando aquí ser la mejor comunicadora del año, resulta que he comunicado un poquito de más y ya lo estoy como aburriendo <laughs>
Mm. Mm. Sí, okey.
Y, pues, nada, yo creo que él como que valora que uno comunique, pero quizás no tanto. Entonces, ya se está como fastidiando y ya yo estoy como que no sé si esta persona es para mí o no, porque no se siente bien el hecho de que yo oculte cómo me siento.
En qué eres muy muy comunicativa. O sea
Ujú.
¿En qué aspecto?
Pues, ¿qué te puedo decir? Si me siento bien, le dejo saber. Si me siento mal, le dejo saber. Si quiero que cambie algo, le dejo saber <chuckles>
Ajá. Okey, okey. ¿En qué manera? Ne nada negativo, ¿verdad? Como, por ejemplo, que te hagas berrinches ni nada de eso, ¿verdad? ¿No?
No, no, más como que, okey, comunicación asertiva. Mira, déjame saber déjame saber qué te gusta, qué no te gusta, en qué podemos trabajar. Eh, yo te dejo también saber cuál es el mejor tiempo. Así básicamente, ajá.
¿Como qué tipo? Ah, okey. Oh, ya veo. Muy bien. Mm. Y tú, ¿qué es lo que estás ocultando de para con esta persona? O sea, ¿te dan pena o qué, qué, qué estás ocultando? Cuéntame